あの、最近、結構感情的になっちゃって、なんか、こう、そこでムッて、ちょっとムカついちゃって、後で後悔することがすんごい多くって、なんか、それに関して、こう、アドバイスとか、感情の抑え方を聞けたらいいなっていう風に今日は思ってるんですけれども。
はい。 うん。 うん。 あ。 うん。うん。 うん、うーん。 なるほどですね。それは、うーん、ま、確かにこうね、人って生きていると、こう、イライラしちゃうだとか、ま、ムカついちゃうこととかってあると思うんですけど、やっぱ、怒りっていうところが
ははいはいはい。
あの、大きいですか？
そうですね。その怒りっていうところが、なんて言うんですかね、特に結構バイト先で多いんですけれども。
うん。 あ、うーん、なるほど。
なんか、この、すごい忙しくなった時に、なんか、ちょっと、あの、僕が求めてないことをやられると、ちょっと「ん、それ今やんなくていいよ」みたいな感じになっちゃ
はい。うん。 ああ。 うん。ああ。
て。
うーん、まかります。やっぱ忙しい時こそ、ちょっと余裕が持てないっていう感じですよね？
そうなんですよ。
うーん。そういう時は、その、ま、相手とかに対しては、こう、どういった感じで接せられているんですか？
はいはい。 そうですね。そういう時はあ、その後のフォローアップみたいな話ですか？それとも、なんか、その
あ、うん、その場ですかね。とりあえず、そのね、感情的にやっぱ、こう、パッと見て、ムカついちゃったって思った時に、どうされるかっていうところですかね、まず。
あ、です。 はいはいはい。 はい。